Ôi, bạn ơi, gần đây mình đi tập thể dục thể thao ấy, tự dưng mình cảm thấy mình bị, ờ, mất động lực mất rồi, mình không có còn cảm thấy hứng thú hay là vui vẻ, cũng như là những cái sự, à, hứng khởi khi mà mình tập luyện nữa. Ngày trước ấy, khi mà tập, à, mình, à, hăng say lắm, lại còn, à, lúc nào cũng, ơ, tươi đời rồi vui vẻ nữa, ờ, tự dưng từ đợt gần đây ấy, mình cảm thấy là sao mà cảm giác nó cứ nhàm nhàm, nó cứ chán chán cái kiểu gì ấy, ơ, cảm giác như là mình muốn bỏ cuộc luôn, không còn động lực để mà mình, à, tiếp tục tập luyện nữa. Đó, thì không hiểu là, à, tại vì sao nữa? Ừm, thì bạn có thể cho mình một số các cái lời khuyên để mà mình vượt qua cái trạng thái này được không?
Ừm. À. Ồ, vậy ha? Ừm. À. À há, à há. Ừm. Rồi, rồi. Ừm, đầu tiên thì mình cũng, à, cảm ơn bạn đã chia sẻ những cái khó khăn bạn đã bạn đang gặp phải với mình ha. Mình hiểu là cái cảm giác mà mất động lực á, hay là bỏ buổi tập vì cái sự nhàm chán á, là một cái rào cản rất là phổ biến, kiểu, cơ thể chúng ta thì được một thiết kế để mà, gọi là, tìm những cái sự đổi mới này kia, đúng hông? Và dễ dàng bỏ qua những, gọi là, thói quen mà, kiểu, lặp đi lặp lại đó. Cho nên là cái điều quan trọng á, là bạn đã xác định được cái nguyên nhân là chính do cái sự chán nản, đúng hông? OK, mình ở đây để có thể là giúp bạn tìm lại cái niềm vui và cái sự hứng thú trong cái việc vận động tập luyện ha. Thì để làm rõ hơn cái tình hình hiện tại của bạn ấy kìa, thì mình muốn hỏi bạn thêm một số câu hỏi để làm rõ á kìa, thì không biết là bạn có thể sẵn sàng trả lời giúp mình hông ha?
À. Đúng, ừm. Đấy, đấy. Ừm. Ừm. Có, bạn cứ hỏi mình đi, mình, ờ, sẽ chia sẻ h hết tất cả những gì mà mình, ờ, có thể nói cho bạn biết.
Ờ. Ừm, ừm, rồi thì cái câu hỏi đầu tiên mình muốn hỏi bạn á kìa là không biết là cái tần suất và cái thời gian tập luyện của bạn thì ra sao ha? Kiểu giờ bạn có đang tập, ừm, luyện bao nhiêu buổi mỗi tuần và mỗi buổi thì bạn tập kéo dài bao lâu? C liệu cái thời gian đó nó có quá dài hay không và nó khiến bạn cảm thấy áp lực gì hay không?
Ừm, gần đây thì mình, à, khá là rảnh ấy, cho nên là mình, à, tập luyện cũng nhiều bạn ạ. Thường thì, à, mình tập 2 cữ 1 ngày, buổi sáng và vào, ờ, buổi chiều nữa, đó, thi thoảng thì mình tập 1 buổi. Thường thì, ờ, cứ mỗi một buổi tập của mình thường là kéo dài khoảng tầm 30 đến 45 phút gì đó, sau đó rồi mình nghỉ rồi, đấy. Thì, ờ, nó cũng khá là thường xuyên đấy, chứ không phải là là, à, thi thoảng mình mới đi tập đâu bạn ạ.
À, 2 cữ 1 ngày ha. Ừm hứm, ừm hứm, rồi, rồi. Đồng ý ha. Cái tần suất bạn tập như vậy là mình cũng thấy khá là hợp lý rồi đó. Ờ, nhưng mà bên cạnh đó thì muốn hỏi thêm bạn là cái t mục tiêu chính của bạn khi đi tập là gì ha? Kiểu, bạn tập vì sức khỏe, vì vóc dáng, hay là bạn muốn tinh thần mình cải thiện tốt hơn? Và liệu cái mục tiêu đó nó có đủ cụ thể và hấp dẫn để mà bạn vượt qua được cái sự chán nản hay không?
Ừm. À, à, thực ra thì, ờ, gần đây thì, ờ, mình, ờ, không ít công việc ấy, cho nên là, à, mình đi tập chủ yếu là để, ờ, được, ờ, cho tinh thần nó được sảng khoái này. Một phần nữa là mình cũng vẫn muốn là duy trì cái thói quen đó để mà cho cơ thể nó được, ờ, dẻo dai, được vận động ấy. Ờ, nói chung là cái vấn đề về sức khỏe là luôn là cái vấn đề hàng đầu mà mình đặt vào bạn ạ. Chưa thì ờ, tạm thời thì mình cũng không có đặt ra cái mục tiêu gì đó, ơ, lớn hay là cụ thể về về về cái vấn đề như là tăng cơ hay là tăng cân hay giảm cân gì gì đó. Thì vấn đề đó bây giờ là mình bỏ qua rồi. Mình chỉ chú yếu chủ yếu, chủ ý là ờ, chủ yếu là chú ý đến vấn đề sức khỏe và về tinh thần thôi.
Ừm. Ồ! Ừm. Ừm. À, bỏ qua rồi. Rồi, mình đã rõ là cái mục tiêu của bạn nà vì sức khỏe là chính, đúng hông? Vậy thì không biết là trong quá trình bạn tập luyện kìa, thì không biết cái hoàn cảnh nó gây ra cái chán nản cho bạn là khi nào ha? Tức là khi nào hoặc là trong cái hoàn cảnh nào mà bạn cảm thấy là chán nhất? Ví dụ như là khi bạn t tập những bài tập cardio, đạp xe đạp, chạy bộ này kia hay là khi bạn tập một mình hoặc là chỉ đơn giản là bạn thấy cái bài tập nó quá đơn điệu, quá nhàm chán đi?
Ừ. À, đúng rồi ha. Thực ra là mình bắt đầu cảm thấy chán khi mà mình cứ chiều nào mình cũng cứ đi bộ cứ lang thang, lang thang và chạy bộ liên liên tục như thế quanh một cái khu như đó. Ngày nào cũng vậy, không không hề có một cái điều gì để mà thay đổi cả. Sau đó là thi thoảng rồi mình cũng mới ghé phòng tập, rồi mình tập một vài các cái động tác mà cũng như là thường ngày mà mình hay tập thôi. Thì, à, tại vì là mình cũng cũng lười á, mình không có tìm hiểu về các cái động tác khác hay là mình cũng không có đi gặp, ừ, ờ, những cái người bạn khác. Thì, ờ, ngày trước thì mình có một người bạn, ờ, lúc chiều nào cũng đi tập cùng với mình, nhưng mà gần đây thì bạn ấy bận rộn quá rồi, cho nên là mình thường là mình chỉ đi có một mình thôi, thì cái cảm giác mà nhàm chán ấy nó lại c càng cứ len lỏi hơn bạn ạ.
Ừm. Ồ. Ừm, ừm À. Rồi, rồi. Ừm, OK bạn, nhắc đến bạn bè, đúng không? Thì mình muốn hỏi thêm bạn về, gọi là, cái yếu tố xã hội đi, tức là bạn thích tập một mình hay là bạn sẽ có động lực hơn khi mà có người cùng tập? Tại vì đôi khi mình nghĩ là cái yếu tố xã hội nó có thể là cái chìa khóa để phá vỡ cái sự cô lập, cái nhàm chán này đó.
Ừm. À, ờ, mình thì tập như thế nào thì cũng được bạn ạ, mình tập một mình cũng được, nhưng mà có thêm một người bạn nữa thì cũng rất là vui. Tại vì là khi mà tập, ừm, có bạn ấy, thì, ờ, những cái lúc rảnh thì mình có người để trò chuyện này, có người để trao đổi, thì, ờ, mình cảm giác là cái lúc đó nó cũng có động lực hơn là so với cái việc là mình chỉ tập một mình thôi ấy bạn.
Ờ. Ừm, ừm. Hợp lý, hợp lý. Ờ, vậy thì không biết là, ờ, ừm, khi mà bạn nghĩ đến cái vấn đề tập luyện á kìa, thì điều gì khiến bạn cảm thấy mệt mỏi nhất? Tức là bây giờ khi mà, ưm, bắt đầu tập luyện trước m trước khi mà đâu được bắt đầu tập luyện đi thì bạn phải thay đồ và đi đến phòng gym, hay là cái cảm giác mệt mỏi sau khi tập á kìa? Đó, thì bạn có thể chia sẻ cụ thể cho mình được không?
Ừm. Ờ, ờ, điều mà mình cảm thấy là mệt mỏi nhất ấy, hay là lười nhất thời gian gần đây ấy, là đúng là cái việc là mình cứ phải thay đồ, cứ thay đồ rồi lại, ờ, rồi lại đi vào phòng tập, rồi lúc đi về rồi lại thay ấy, thì, ờ, nó cũng là một phần để góp vào đó. Ờ, một phần nữa thì mình cũng là do là, ờ, tại vì là mình, ờ, đi tập ở cũng hơi xa ấy, thi thoảng là mình đi đi vào những cái phòng tập hơi xa thì mình c cảm giác như là đi về nó cũng ngại ấy, thì, ờ, thành ra là cũng tự dưng là cũng bị, ờ, mất đi cái động lực và cũng cảm thấy nó nó nhàm quá ấy bạn.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ờm, rồi, rồi, mình hiểu rồi. Ờ, vậy thì không biết là trong quá trình bạn tập luyện những cái kìa, thì không biết là liệu bạn có từng nghĩ đến cái sở thích nào mà bạn có thể kết hợp với quá trình tập luyện hay không? Kiểu như là bạn có thể vừa tập ừm, vừa tập mà vừa nghe nhạc nè, hay là kiểu mà xem một cái chương trình gì đó, nghe một cái bài thể nhạc bạn yêu thích đó kìa, tại vì mình nghĩ là cái việc kết hợp nó sẽ biến cái việc tập luyện thành cái thời gian bạn thưởng của bạn á, bạn nghĩ sao?
Sở thích hả? À. À. À, đúng rồi ha. Mình thì lại cứ nghĩ rằng là khi mà mình tập luyện là thôi, mình phải tập trung 100% vào cái việc tập luyện thôi. Đừng có chú ý hay là đừng có làm cái điều gì đó để khiến cho mình cảm thấy phải phân tâm ấy. Nên là mình không nghĩ đến cái việc là mình sẽ kết hợp với việc là nghe nhạc hay là hay là xem một cái gì đó để cho làm làm cho mình cảm thấy có hứng thú hơn. Đấy, có lẽ là có lẽ là cũng cũng là một cái phần mà khiến cho mình cảm thấy, ưm, nó đơn điệu quá ấy. Chắc là vì vậy là mình cũng ngày nào nó cũng lặp đi lặp lại như thế cho nên là mình cảm thấy nó chán đấy.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Rồi, ô kê. Vậy thì cái câu hỏi cuối cùng mình muốn hỏi để làm rõ trước khi mà đưa ra những lời khuyên cho bạn á kìa, là, kiểu, cái điều gì nó mang lại cho bạn cảm giác thành tựu á, ờ, khi mà bạn hoàn hoàn thành cái cái bài tập của mình á, tức là bây giờ bạn muốn thay đổi ngoại hình hay là thấy cái cơ thể mình khỏe hơn và làm được nhiều điều hơn, đúng hông? Ví dụ như là chạy nhanh hơn nè, hay là có nhiều năng lượng tích cực hơn chẳng hạn?
À. Ừm, thực ra ấy, cái điều mà khiến cho mình cảm thấy thích thú nhất khi mà mình tập luyện xong, à, là mình hay có sau ngày hôm sau nha hoặc hoặc là sau khi mà mình nghỉ ngơi khoảng tầm một vài tiếng ấy thì mình cảm thấy là là cơ thể của mình nó năng động hơn hẳn bạn ạ. Mình làm gì mình thấy là, kiểu như là, nó nó nó nó nhanh nhẹn nhanh nhẹn hơn ấy, nó không còn cái cảm giác là cứ ì, ì, ì, ì, trong những cái ngày mà mình không có tập nữa. Rồi, à, mình cũng thấy là ừm, ừ, cơ thể nó cũng, ơ, ưm, khi mà mình tập như thế thì nó cũng, giống như kiểu là, nó linh hoạt hơn ấy, nó cũng dẻo dai hơn, thì nó cũng có có cái sự, gọi là là, săn chắc hơn. Đó, thì mình cũng cảm giác là là cơ thể nó rất là thoải mái và chung khá là thích ấy.
Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, linh hoạt hơn, đúng hông? Ừm. Rồi, rồi, OK. Vậy thì mình phần nào đó mình cũng đã hiểu rõ hơn qua những cái chia sẻ của bạn về cái tình hình bạn đang gặp phải ha. Thì tiếp theo đây mình cố gắng sẽ đưa ra những cái lời khuyên có thể giúp bạn vượt qua cái tình trạng này ha. Thì cái lời khuyên đầu tiên bạn muốn bạn mình muốn bạn thử á, là có thể bạn điều chỉnh cái mục tiêu của bạn á, thành cái bước nhỏ này, dễ đạt hơn để mà có cảm giác tiến bộ á kìa. Tại vì người ta thường nói là cái sự chán nản á, thường xuất hiện khi mà chúng ta không thấy tiến bộ. Cho nên là nếu mà đặt cái mục tiêu nó, kiểu, nó nhỏ thôi, thì nhỏ thì rất là khó mà để mà thất bại á kìa. Tức là có thể là bạn thay vì bạn tập luyện một thời gian dài đi, đâu đó 1 tiếng, 2 tiếng đi, thì bạn chỉ cần đơn giản đặt mục tiêu là, à, bây giờ tôi sẽ tập đâu đó tầm 10-15 phút thôi. Và tôi sẽ có tập đâu đó từ 3 đến 4 lần 1 tuần, hoặc là chỉ tập một bài tập mới mỗi buổi thôi. Thì với cái sự đều đặn á, thì nó sẽ tạo ra cái sự tiến bộ, và tiến bộ mình nghĩ nó sẽ giúp bạn vượt qua được cái sự chán nản đó. Bạn thấy sao?
Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừ, đúng rồi ha. Mình thấy bạn nói như vậy là cũng hợp lý đấy. Thì mình cũng nên là đặt ra cho mình một cái mục tiêu rõ ràng và nó nó nhỏ, và hoàn thành thành từng từng cái bước nhỏ thôi cũng được, đúng không? Ừm, thì, ờ, lúc đó là mình sẽ có một cái động lực để mà mình tập, ờ, cũng, ơ, nên là, ờ, tập luyện khoảng tầm, ờ, 3-4 lần gì đó thôi, cũng không nhất thiết là mình phải tập quá nhiều. Có khi là mình cảm thấy chán tại vì là mình tập quá nhiều mà ngày nào mình cũng cứ dậm chân tại chỗ như thế, cho nên là mình mới cảm thấy nản như vậy. Ừm, mình thấy là cái cách này chắc là sẽ hợp với mình đấy.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. À. Thêm một cách nữa mà bạn có thể thử là bạn có thể đa dạng cái lịch tập, cũng như các bài tập ha, kiểu, bạn cố gắng đổi mới thường xuyên á kìa. Bạn có thể xem cái việc thay đổi á là một phần bắt buộc của cái chương trình tập luyện của bạn đi. Bạn có thể thử xoay tua các hoạt động mỗi kiểu là, à, 2-3 tuần nè chẳng hạn. Nếu bạn có chỉ chạy bộ thì hông, có thể thay bằng cái, ơ, bơi lội nè, hoặc đạp xe đạp. Nếu mà bạn chỉ tập tạ, có thể thử các tập các cái bài như là, kiểu, a, bên cạnh đó như là, kiểu, tập, ừm, à, à, yoga, tập boxing á để mà thêm các yếu tố vui vẻ, bất ngờ chẳng hạn. Bạn thấy sao?
À. Ừm. Ừ, mình thấy là cái cách này là khá là thú vị đấy. Mình nghe là mình cũng đã cảm thấy là, ờ, gọi là, có một có cái sự tò mò và bị thu hút rồi đó. Lâu nay thì, à, mình cứ hay cái kiểu là rập khuôn là cứ tập cái nào là chỉ tập mình cái đó thôi ấy, cho nên là chắc là nó cũng cảm thấy chán. Mình cũng không nghĩ đến cái chuyện là mình nên là là đi, a, thay đổi đa dạng các cái loại hình tập, đúng không? Cũng như là các cái lịnh tập. Ừm, hợp lý, hợp lý.
À. Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. À. Ừm hứm. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thử, ờ, gọi là, tăng các cái yếu tố xã hội hoặc là trách nhiệm á kìa, tại vì mình nghĩ là các yếu tố xã hội cũng là một cái chất xúc tác rất mạnh mẽ, giúp cho bạn duy trì cái động lực để bạn tiếp tục tập luyện á. Bạn có thể tử tìm một người bạn tập nè, hoặc là đăng ký một cái lớp học nhóm nào đó, đúng hông? Nơi mà bạn phải đọc sách xuất hiện á kìa, hoặc là nếu bạn tập một mình thì có thể là ghi nhận lại cái nhật ký tập luyện và chia sẻ cái sự tiến bộ của mình nè với ai đó đáng tin cậy đồ chẳng hạn.
À. Ờ, đúng rồi ha. Có nghĩa là mình cũng có thể là tham gia một cái nhóm nào đó, mình thấy cái ý này hay này. Khi mà có đông người thì chắc là cũng sẽ cho mình cái cái sự, ờ, niềm vui hơn, đúng không? Mình cũng không có cảm thấy là bị bị chán nữa. À, có có người bạn thì đúng là cũng tốt hơn rất là nhiều rồi. Mình sẽ cân nhắc về cái, ơ, cái điều này để, ờ, mình có thể, ờ, ờ, thay đổi được cái cái thói quen này.
Đúng rồi. Ừm, ừm, và bạn có thể thử, gọi là, kết hợp với những cái yếu tố vui vẻ này kia chẳng hạn, đúng hông? Tức là nếu bây giờ bạn thích, ừm, gọi là, xem phim, thích nghe podcast này kia thì có thể bạn biến cái việc tập luyện nó thành điều kiện tiên quyết để mà thưởng thức cái nội dung đó. Ví dụ là, à, bây giờ bạn thì chỉ được phép xem, ưm, ờ, TV, xem nghe podcast khi mà đang ở trên máy chạy bộ thôi. Thì mình nghĩ là điều này nó buộc bạn phải vận động để mà nhận được cái sự tưởng thưởng tương xứng. Bạn thấy sao?
À! Ừm. Ờ, đúng rồi ha. Có nghĩa là mình mình cũng cũng có thể là kết hợp, ừm, giữa các ơ, những cái việc là giải trí luôn khi mà mình tập luyện, đúng không? Thì, à, để mình cảm thấy cái nghĩa là đỡ nhàm chán đi. Ờ, mình thấy là cái cái ý này là hay đấy. Ờ, có lẽ là mình cũng sẽ thử để, ờ, sử dụng xem sao, tại vì là bình thường là mình hay lo là, à, liệu là khi mà mình làm như thế thì liệu nó có phân tâm hay là nó có ảnh hưởng gì đến cái việc là tập luyện của mình không ấy. Đó, nhưng mà bây giờ mà mình mình nghe bạn nói thì, ờ, có lẽ là mình đã cảm thấy là tự tin hơn rồi. Chắc là mình cũng vẫn là kết hợp như vậy. Có nghĩa là mình không không phải là mình hoàn toàn mình mình vừa xem mình vừa tập, mà mình chỉ là xen len lỏi một chút thôi, đúng không bạn? Để mà giải trí s để lấy động lực rồi lại mình tập tiếp, đúng không? Ừm, rất hay!
Ừm. Đúng rồi. Ừm, chính xác, chính xác. Ừm. Ừm. Đúng, đúng. Đúng rồi, bạn có thể thử xem là nó có hiệu quả hông nha. Và cái cách lời khuyên cuối cùng mình muốn th bạn thử á kìa, là, gọi là, sao ta, để mà chống lại cái sự mệt mỏi khi có thể nghĩ đến việc tập luyện ấy kìa, thì có thể bạn có thể thử loại bỏ những cái rào cản. Tức là nếu việc đi tập gym là mệt á ừ, bạn có thể chọn bài tập ở nhà, đúng không? 15-20 phút gì đó không cần dụng cụ, đúng không? Nếu mà cái việc bạn thay quần áo, ừm, để mà tập gym là mệt mỏi thì có thể là bạn mặc đồ tập ngay siêu khi mà, kiểu, ngủ dậy, thức dậy này kia. Nói chung là hãy đơn giản hóa mọi thứ đến cái mức mà bạn không có cái lý do gì đó để mà từ chối cái việc tập luyện ấy kìa.
Ừm. Loại bỏ rào cản sao? Ờ. Ừ, đúng rồi. À! Ừm, đúng rồi ha. Có nghĩa là mình, ờ, làm cho mình cái gì nó cũng rất là tiện lợi đi, để, ờ, mình, ờ, bớt đi cái cái cảm giác ban đầu là hôm nay mình đang phải đi tập rồi thay đồ các kiểu là nó rất là nản. Ừm, mình thấy là cái cái cái điều này là nó rất là hữu ích với mình luôn đó nha. Ừm, cảm ơn bạn đã cho mình những cái lời khuyên, ờ, thực sự là r rất là, ừm, tuyệt vời ngày hôm nay đó, để mình có thể có cái cách để mà giữ được động lực để mà tập, à, thể dục tiếp ha.
Chính xác. Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Ừm, rất hạnh ha, mình tin là bạn sẽ sớm tìm lại được cái hứng thú.